Chắc là cái hồi, ờ, năm cuối đại học ha, cái hồi đó là, kiểu, mình vẫn còn ở đại học mà, nên là, kiểu, ờ, trường cũng có cái định khám định kỳ cho sinh viên á. Xong rồi hiện tại thì mình cũng, a, đi làm được gần 2 năm rồi, thì từ đó đến nay là, kiểu, mình cũng chưa quay lại để mình khám sức khỏe định kỳ lần nào cả đâu á.
Ừm. À! Rồi, mình hiểu rồi, tính ra là bạn, kiểu như là, khi nào mà bị ép đi thì bạn vẫn đi, đúng hông? Nhưng mà tự đi thì là bạn sẽ không bao giờ đi, hiểu, hiểu, hiểu. Trời ơi.
<laughs> Chuẩn luôn. Chuẩn luôn, chuẩn luôn. Ừm, đó, mình cũng có một cái, gọi là, cái nỗi sợ hay là, kiểu, một cái cảm xúc gì đấy nó cứ chây ỳ ấy. Nói chung là, kiểu, ô kê, nói chung chà nhà trường sắp xếp sẵn rồi, chỉ cần là đệ lấy giấy hẹn xong rồi đi ra chỗ đó để mà đi khám thì mình ô kê, rất là ô kê luôn. Nhưng bây giờ mà mình tự đi hay là gì đó ấy, đó, tự đặt lịch xong rồi các kiểu, liên hệ các kiểu thì mình lại cứ, kiểu, bị lười xong rồi lại, kiểu, ngại làm ấy, nên là không làm luôn.
Ừm. Ừm. Rồi. Ô kê, mình nắm vấn đề rồi bạn à. Thế thì giờ nè, ừm, bạn đang nghĩ á là bạn, ừ, kh khám như vậy á thì, kiểu, ờ, cũng không không có, nh gọi là, tối ưu cho bạn vì bạn sợ cái này, sợ cái kia, rồi bạn còn, hả, không không có muốn là, kiểu là, đi vào đó xong là phát hiện ra bị một cái bệnh nan y gì đó nữa, đúng hông? Đó, nhiều cái lý do rất là, gọi là hả, cũng dễ hiểu thôi, chứ không phải là không khó hiểu đâu. Cho nên á, cũng đừng có tự trách bản thân bạn quá, là vì mấy cái do lắng đó mà lại không đi khám, ha? Ừm, có cách xử lý hết, bạn đừng có l lo lắng vì c vấn đề đó quá, rồi từ từ á, mình sẽ chỉ cho bạn cách để mà bạn có thể, à, vượt qua cái vấn đề trì hoãn này thôi, nha. Rồi, mà mình cũng còn cái phải hỏi bạn một xíu đó, là nếu như mà bạn có thể sắp xếp được một cái lịch đi khám định kỳ á thì cái bạn có linh hoạt được về cái thời gian này nọ hông? Có cái vấn đề nào mà bạn dễ ghễ dễ mà gây cho bạn, kiểu là, bị trì hoãn lại bạn không đi được, kiểu như là, xa quá hay là không có phương tiện đi hay lày này nọ hông?
Ừm. <laughs> Đúng, đúng rồi. Ừm. Ừm, ừm, ô kê, ô kê. Wow, ô kê nha. <laughs>